Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Cả 3 ngôn ngữ luôn.
<laughs> Ừ, nhưng mà bạn thấy là, kiểu, ừm, ừm, khi mà nói chuyện với cả em ấy có cần phải, ừm, sử dụng, kiểu như là, Google Dịch hay công cụ gì không? <laughs>
<laughs> Thật ra là cũng không đâu nha nhưng mà buồn cười lắm, kiểu, những cái lần mà, kiểu, bọn mình là xem phim các kiểu á, ví như là, eo ôi, em mình có một cái bộ phim Hàn mà em rất là thích luôn, ngày bé cũng hay xem cùng mình, cái phim "Cô nàng đẹp trai", eo ôi, em ấy thích lắm! Từ ngày xưa rồi, xong rồi nha lúc nào mà, kiểu, đi về Việt Nam em ấy cũng rủ mình xem chung, xong rồi là bởi vì là cái phim Hàn đấy nó mình không thể nào tìm được cái bản thuyết minh của nó luôn á, à, toàn thấy bản vietsub thôi, thế là, kiểu, lúc nào cũng phải vừa xem vừa đọc cho em ấy nghe. <laughs> Đó, đúng đúng rồi, đọc thấy, ôi, đ mệt lắm luôn! Ôi, là phim đấy còn là phim bộ dài tập, ôi giời ơi! Đọc hết cả hơi luôn ấy, không thể nào mà, kiểu, ấy được, thế là, ôi, mệt quá, mệt quá! Xong rồi cũng may là, kiểu, mấy năm nay mới không đòi xem phim ấy nữa, chứ ngày xưa á, lần nào về á cũng đòi mình tranh cái bộ phim đó, xong mình phải ngồi cạnh để mà đọc cho em ấy nghe luôn. <laughs>
<laughs> Ôi trời ơi! <laughs> Ừ! <laughs> Ờ. Đúng là, kiểu, cái khoảnh khắc này cũng khá là hài hước đấy nha. <laughs> Đó đóng vai là người thuyết minh luôn ấy. <laughs>
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đọc đọc xong rồi mà em ấy còn phải đòi là phải diễn tả sao cho đúng cái nhân vật ấy, đó, kiểu như, mình đọc xong là, kiểu, không được, gọi là, thuyết minh, mình phải lồng tiếng luôn. Là, kiểu, u ờ, đó, đúng rồi, đúng, phải có cảm xúc chứ không được đọc l hời hợt, hời hợt đâu. Đã mệt thì chớ lại còn
Phải lồng tiếng luôn, phải có cảm xúc, đúng không? <laughs> Ừm. <laughs> Chính xác đấy, đúng là thế thì có mà xem phim xong rồi cũng mỏi hết cả mồm, <laughs> mà bao nhiêu nhân vật chứ có phải là 1 nhân vật đâu. <laughs>
Ừ, đúng rồi. Ừm, ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn á.
Ừm, em bạn đấy là, kiểu như là, khi mà có một cái người mà tự nhiên người ta có những cái ngôn ngữ mà người ta chưa nói được ấy, như bạn có, ừm, có, kiểu, kỳ thị người ta không? Kiểu, có ai kỳ thị em ấy không?
Ừm. Không, nó chả ai kỳ thị đâu, mọi người đều thấy nó rất là dễ thương luôn! Thực sự là, kiểu, nghe cái thì em ấy cố gắng để mà nói tiếng Việt á, cũng rất là dễ thương luôn á! Đặc biệt là, kiểu, những cái lúc mà em ấy cuống quá là, kiểu, em ấy sẽ tuôn ra tiếng Thụy Điển nó nói, chả một ai hiểu là cả, ngoài mẹ là em ấy, đó. Thế là, kiểu, mẹ đi ra mẹ bảo: "Mẹ đã bảo là về dặn là phải nói tiếng Việt rồi cơ mà." Đó, thế em ấy lại phải chuyển đổi chuyển đổi đi sang tiếng Việt này. Đó, nên là, kiểu, những cái lúc đấy mình cũng mình cũng thấy được, ờ, cái sự cố gắng của em đấy khi mà nói tiếng Việt nữa ấy. Nên là mọi người cũng rất là tạo điều kiện luôn, khi mà nói thì cũng phải nói chậm để em ấy nghe này, em ấy mà nói chậm thì cũng mà cố gắng lắng nghe các kiểu, các kiểu á. Đó, nên là, kiểu mà, cũng đều cố gắng luôn và thực sự là những cái đó mình chỉ cảm thấy những cái khoảnh khắc nó rất là buồn cười, rất là đáng yêu đấy ạ, chứ không có một cái, gọi là, kỳ thị hay là gì cả đâu.
Ừm, đồng ý nha. Mà, ừm, đấy, thì cũng thấy rất là thương những cái người mà, kiểu, đôi khi người ta cũng rất là muốn, kiểu, ừm, bày tỏ ra cái suy nghĩ hay là cái cái cái cái câu mà người ta muốn nói nhưng mà họ không thể nói ra được ấy, thấy cũng thương ra phết ấy! <laughs>
<laughs> Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn á. <laughs>
Muốn diễn tả một cái gì đấy thôi mà không được ấy cũng, kiểu, khó chịu thật sự luôn. <laughs>
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Đấy, cứ, kiểu như là, cuống hết cả lên xong rồi là, kiểu, đã không biết nhiều từ thì chớ xong rồi đã, ờ, bao nhiêu là cái cần phải nói này, xong mọi người thì còn nói nhanh nữa cơ. <laughs> Ừm, cũng khá là, kiểu như là, mệt mỏi đấy. <laughs>
Ừm, đúng rồi, <laughs> vậy cũng có ừm, đúng rồi, cũng khá là mệt mỏi cho em ấy đó. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs>
Ừm. Nhưng mà, kiểu như là, không biết là, ừm, em ấy về và nó chơi với bạn thì có lâu hay không?

Ừm, hợp lý đấy nha. Ờ, khi mà, kiểu như, gặp một cái ngôn ngữ khác như thế thì đúng, kiểu, bạn cũng thấy rất là thoải mái, cũng thấy thú vị chứ cũng không hề cảm thấy khó khăn gì cả. Và, ừm, nhưng mà đôi khi cái sự, ừ, cái sự mà khác ngôn ngữ như thế thì bạn thấy là cái sự khác biệt nào trong cái tính cách mà nó thể hiện qua cảm xúc khi mà sử dụng cái ngôn ngữ hai cái ngôn ngữ không? Ví dụ như khi em ấy nói tiếng Việt, kiểu, liệu là cái tính cách em ấy có khác so với khi em ấy nói tiếng Thụy Điển không?
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Mà, kiểu, rất là lợi luôn. Ừm, kiểu <laughs> Ừm. <laughs> Ờ, mình nghĩ là có lẽ là cũng khác đi. Đầu tiên là thứ nhất là, kiểu, khi mà tiếng Việt được như em ấy, gọi là, bị nói chậm lại luôn, cái cảm xúc nó kiềm lại luôn ấy. Bởi vì là, kiểu, ưm, em ấy chắc là sẽ phải chuyển dịch từ cái tiếng Thụy Điển đi sang tiếng Việt em ấy nói ấy. Đó, và, kiểu, cái cách nói nó cũng chậm lại luôn. Khi mà em ấy nói tiếng Thụy Điển nha, thì lại, ô, là lưu loát lắm, gọi là, nhanh ơi là nhanh xong rồi các kiểu, các kiểu, nhưng mà khi mà sang tiếng Việt á thì, kiểu, nghe nó cứ bập bẹ, bập bẹ đúng là, kiểu, Việt kiều luôn, cái âm điệu đúng là, kiểu, Việt kiều nói luôn á, thực sự luôn. Đó, và, kiểu, cái tiếng nó cũng, ơ, gọi là, nó chậm đi này, xong rồi là toàn dùng những cái từ, gọi là, nó đời thường ấy, nó, gọi là, cấp thấp cơ bản sơ cập sơ cấp thôi á. Đó, nên, kiểu, nghe nó cũng rất là đáng yêu luôn khi mà em ấy sử dụng tiếng Việt ấy.
Ừ. <laughs> <laughs> Đúng rồi, kiểu, như là khi bạn cứ cảm giác như, kiểu, bạn được nói chuyện với một đứa trẻ vậy á. Mà đúng là khi mà sử dụng một cái ngôn ngữ mà người ta không có s sành ấy, không có s không có, kiểu, rõ ấy, thì, kiểu, tư duy người ta chậm lại này, xong người ta cũng chậm rãi này, và ngây thơ hơn. Cảm giác như là người ta ngây thơ hơn rất là nhiều. Mặc dù là người ta cũng đi làm rồi đấy chứ, nhưng mà lúc nào bạn cũng cảm thấy như em ấy như một đứa trẻ của bạn ấy nhỉ, một đứa em nhỏ của bạn ấy. Ừm.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm ừm. Đúng rồi. Ừm, <laughs> chuẩn luôn, chuẩn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mặc dù là, kiểu, khi mà hai đứa, gọi là, ờ, ở một mình đi thì bọn mình cũng không, gọi là, sẽ có những lúc mình sẽ sử dụng tiếng Anh để mà nói chuyện á, thì đo ôi, đúng là, kiểu đúng là, kiểu, thấy em ấy là một cái người bạn giống như bằng tuổi mình luôn, khi mà hai đứa sử dụng tiếng Anh á, đó, nói chung là lời lẽ rất là, kiểu, trôi chảy xong rồi hoạt bát cái dùng từ ô kê các kiểu. Nhưng mà cứ khi nào mà sử dụng tiếng Việt ấy là sẽ lại như một cái đứa trẻ luôn. Đó sẽ là, kiểu, đó, đó là "chị ơi, chị ơi" xong rồi "cái này, cái này, cái này, cái này". Đó sẽ, gọi là, rất là sử dụng rất là nhiều từ, xong rồi lại sử dụng tay chân múa loạn xạ hết cả lên để mà có thể giải thích các kiểu này. Đó, nhưng mà, kiểu, em ấy cũng rất là, gọi là, yêu tiếng Việt luôn. Nên là kiểu khi mà ở nh nhà khi mà về Việt Nam ấy, thì em cũng sẽ cố gắng rất là nhiều để sẽ sử dụng tiếng Việt gần như là tất cả mọi lúc để có thể, gọi là, tối ưu được cái khả năng tiếng Việt của em nó. Em ấy cũng muốn, gọi là, được tăng cường cái khả năng tiếng Việt của mình á, chứ không muốn là bị, gọi là, ừm, bị, gọi là, mình mất đi cái tiếng Việt đâu.
Ừ. Trôi chảy. Được đấy chứ.